Entendi, tem toda uma reestruturação aí, que envolve criança, logística, né, leva criança, busca criança, le eh, tu leva a esposa também no trabalho ou ela vai sozinha?
Quando ela trabalha à tarde, aí eu levo ela no trabalho, porque aí eu já faço uma coisa só, levo ela no trabalho e já pego as crianças. Quando, eh, ela trabalha pela manhã, aí é ela que leva as crianças e vai direto para o trabalho.
Já pega as crianças. Entendi. Entendi.
Que é o melhor período pra mim, porque quando ela trabalha pela manhã, que leva as crianças e ela vai para o trabalho, eu fico todo esse período em casa, e q e porque e pri e e se principalmente porque ela que busca também quando sai do trabalho.
Livre, né, o tempo livre, né. Hum. Nossa, seria perfeito então, ela trabalhar sempre pela manhã, né, seria maravilhoso pra você, né.
Aí é Seria m e seria, mas infelizmente ela está em um trabalho que, assim, é uma loucura em relação ao horário. É uma rotatividade, assim, muito absurda, tipo, eh eh, ela trabalha, eh, hoje pela tarde, vai trabalhar amanhã de manhã, e sábado está na escala para ser de tarde, mas pode chegar amanhã e eles mudarem para de manhã, então não
Uhum. Uhum. Entendi, não tem é bem flexível, né. É complicado.
É bem flexível, né, é u de uma certa forma, um pouco desorganizado em relação a essa questão de horário e que acaba me comprometendo também, nessa minha nova etapa da vida, né, trabalhando em casa.
Uhum. Entendi. Então, assim, o que é novo é o trabalho remoto mesmo, você ficar em casa, esse que é o novo, porque antes você estava fora, e aí era uma outra rotina, né, que não tem nada, assim, o teu envolvimento com levar e buscar criança era diferente, porque você ia e voltava final do dia, né. Tem o lado bom, né, tem o lado bom que agora vocês estão dividindo um pouco. Mas, assim, o que eu estou entendendo mais, assim, né, o que eu pude entender, o impacto ainda está maior no teu trabalho, no teu tempo para o trabalho, certo? Maior impacto, assim, né. É.
Isso. Ah, muito. Isso, isso. Isso. Isso, eh eh eh, saber, eh, realmente administrar o tempo, organizar direitinho, apesar de que, eh, acaba acontecendo coisas que saem um pouco do meu controle e e isso quando acontece acaba comprometendo, né, o meu resultado no trabalho.
Uhum.
Né, e
É, eu ia te perguntar, que eu acho que aí que o inesperado, por exemplo, o inadiável, que tu vai precisar fazer e que vai ocupar o teu tempo, talvez tu não consiga recuperar na parte da noite toda essas horas que tu precisaria na parte da manhã, por exemplo. É isso, né? À tarde não tem como, né.
Isso, isso.